À, đó. Thì đôi khi, kiểu như, là tìm cũng đâu phải là kiểu người ta có cái, a, danh xưng là, gọi là, coaching, đúng không? Coach, nhưng mà đôi khi lại kiểu không sâu sắc, chính có khi lại còn không sâu sắc bằng chính bản thân bạn cơ, thì lúc đó
Hên xui nha. <chuckles> Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, mình đã có, cái, cảm giác đó khi mà tham gia, cái, buổi đó đó, nhưng mà cũng đã lỡ <chuckles> lỡ, ờ, chọn rồi thì thôi nghe, chứ mình cũng không có thích, gọi là "Ôi, bạn làm gì mình biết rồi." Mình thấy nó cũng hơi kỳ, nên là thôi, nhắm mắt cho qua 30 phút đó thôi.
Hời hợt. À. <laughs> Đó, rồi không sâu sắc này, nó hời hợt quá thì đúng là cũng chả, ừm, ừm, ừm, chả có tác dụng gì, đúng không? Lại còn mất thời gian nữa khi mà gặp một, cái, người người cố vấn như thế thì quá là mất thời gian luôn, OK. Ừm, theo bạn ấy thì có thể là, ừm, có nhiều cố vấn cho các cái khía cạnh khác nhau của cuộc sống hay không?
Ừm, muốn buông bỏ thật. Ừm, kiếm tiền. <laughs> Ờ. Ờ, có nha. Mình thấy hiện tại, cái, việc cố vấn nó gần dần như nó trở thành một, cái, nghề mà đáng được, gọi là, tôn trọng và đưa lên, cái, thị trường lao động đó bạn. Cơ bản là mình thấy có rất là nhiều anh chị bắt đầu cố vấn nghề nghiệp nè, nổi tiếng giống như là có anh Nguyễn Hữu Trí nè, mình thấy ảnh có cố vấn nghề nghiệp nè, rồi, ờ, cố vấn tình yêu cũng có, rồi cố vấn và sử dụng mấy cái, à, luật hấp dẫn về mặt tâm linh là cũng có luôn nè. Sức khỏe thì, cái này cũng lâu rồi. Còn, à, cố vấn về gym thì cũng nhan nhãn rồi, nên là mình thấy là, ừm, cố vấn bây giờ gần như là một cái nghề luôn rồi đó.
À. Đúng không? Hay đấy. Ừm, ừm. Ừm, sức khỏe cũng nhiều. Quá nhiều rồi. <chuckles> Ừm, công nhận nha. Bây giờ đúng là cố vấn nó thành một, cái, nghề luôn ấy. Nhưng mà, kiểu như là, có những, cái, người mà bạn chỉ, gọi là, vô tình bạn, ờ, nói chuyện với họ và bạn cảm thấy là là cái trải nghiệm của họ rất là nhiều và bạn cảm thấy là, kiểu, ừm, chả cần là họ phải là qua một cái trường lớp nào cả hay là, ừm, chả cần họ là phải làm nghề cố vấn đi. Nhưng mà họ vẫn đưa cho bạn những, cái, lời khuyên nó rất là hữu ích ấy, kiểu, vô tình bạn gặp những người như thế.
Ừm. Ừm, có, có. Ừm, có nha. Đó là một, cái, chị đồng nghiệp cũ của mình ở trong một cái công ty cũ, thì chị đó lớn hơn mình chắc là, ừm, một con giáp gì ta? Một con giáp hả ta? 12 con giáp ha phải ta? Một một giáp, đúng hông ta? Tức là mình cái tuổi mình tuổi trâu và chị đó cũng tuổi trâu luôn, mà chị đó lớn hơn mình mười hai tuổi đúng rồi. Chỉ chỉ là đồng nghiệp thôi, nhưng mà mình thấy chị ấy có một, cái, cách nhìn rất là sâu sắc và phóng khoáng ấy nên là từ trong tâm mình nha, chỉ là không có, ờ, là đi theo cái ngành cố vấn nhưng mà chỉ cũng là một cái người cố vấn rất là đáng tin cậy đối với mình á.
À. 12 tuổi. Ừm.